ครับ วันนี้ก็มีเรื่องอยากจะมาปรึกษา แล้วก็ขอคำแนะนำหน่อยครับ คือตอนเนี้ยมีความกลัวเรื่องเกี่ยวกับอนาคตที่ไม่แน่นอนน่ะครับว่า เอ๊ะ! ตอนเนี้ยเราจะเอายังไงกับชีวิตดี? คือต้องเล่าก่อนเนาะว่า อยากจะมีงานประจำที่มั่นคง อยากจะมีรายได้ที่มากขึ้น หรือว่า ล อยากจะมีพวกอำนาจ ชื่อเสียง เงินทอง แล้วก็คนรู้จัก เน็กชั่ง ใน คอนเน็กชันในสังคมที่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับ แต่ตรงเนี้ยก็ตั้งใจที่จะหางานประจำให้ได้อยู่นะ แล้วก็อยากจะมีความก้าวหน้าในสาย ล การงานอาชีพพวกเนี้ยครับ แต่ว่ามันก็ยังติดที่ว่า ถ้าเราเดิน เลือกที่จะเดินเส้นทางนั้นแล้วอะ มันจะดีหรือเปล่าน่ะครับ? ก็ยัง ว่า อ่า แสงที่อยู่ข้างหน้าเนี่ย คือมันจะสาดส่องได้สว่างมากแค่ไหนนะครับ? ก็จะรู้สึกอย่างเงี้ยครับ แต่ทีเนี้ย อ่า เมื่อมีการคิดอย่างงี้มาก ๆ มันก็ทำให้รู้สึกว่า อ่า ตัวเองเครียดมากเกินไปหรือก่าว หรือเปล่า หรือว่ามีความเครียดขึ้นมาเล็กน้อยว่า สิ่งที่เรากำลังจะเดินไปเนี่ยมันถูกต้องไหมครับ? ก็ยังเกิดความกังวลอยู่ในใจ แล้วก็ยังไม่สามารถที่จะตัดสินใจเรื่องของอนาคตได้อย่างชัดเจนนะครับ จึงอยากจะขอคำปรึกษาหน่อยว่า เอ๊! เราจะทำยังไงดีนะ? แบบให้รู้สึกว่า อนาคตนี่มันไม่มีอะไรแน่นอนหรอก แต่ว่าก็ไม่อยากให้เกิดความกังวล หรือว่าความกลัวไปมากกว่าเนี้ยครับ
ครับ อืม อืม ครับผม อืม อืม อืม เข้าใจครับ เข้าใจ เดี๋ยว เดี๋ยวผมขอถามข้อมูลเพิ่มเติมนิดหนึ่งเนาะว่าแบบ อ่า สิ่งที่คุณกลัวมากที่สุดเนี่ย อ่า มันคืออะไรเหรอครับ? คือแบบ ว่า ในบรรดาการแบบเหมือนที่ว่าคุณเดินไปเนี่ยแล้วไม่รู้ทางอย่างเงี้ย คือไม่รู้ว่าการตัดสินใจจะถูกหรือเปล่า มันมีอะไรที่แบบ เป็นสิ่งที่กลัว คุณกลัวที่สุดใน เทียบกับทั้งหมดเลยอะครับผม?
อืม อือ เรื่องของ อ่า เรื่องของงานนี่แหละครับ อย่างอาชีพงานอย่างเงี้ยครับ เพราะว่าบางทีผมเลือกที่จะไป เป็นพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งแล้วเงี้ยครับ แล้ว บริษัทแห่งนั้นเป็นบริ บริษัทที่ค่อนข้างที่จะ อ่า มีระบบ อ่า การ เป็นลูกรัก แล้วก็การประจบประแจงหัวหน้างานอย่างงี้ครับ มัน มันก็จะ เป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนนะครับ ซึ่ง ผมไม่รู้หรอกนะว่า บริษัทที่จะไปบริษัท เอ่อ ไปสมัคร บริษัท 1 2 3 4 เนี่ย อ่า ระบบข้างในมันเป็นยังไง ก็รู้แค่ว่า อ่า หน้าที่หลักในการทำงานมันเป็นประมาณไหน แค่นั้นก็ถือว่า รู้เยอะแล้วครับ แล้วทีนี้คือมันก็เกิดความกลัว กังวลใจข้างในครับว่า โอเค ถ้าเราได้เข้าไปทำงานในบริษัทอย่างเงี้ย แล้ววันหนึ่งเรารู้สึกว่า การทำงานเป็นพนักงานในระดับล่างเนี่ย เท่าเนี้ย มันได้เงินเดือนแค่ 10,000 กว่าบาทงี้ครับ เออ มันไม่ ไม่เพียงพอที่จะ มีกินมีใช้ในแต่ละเดือน เราอยากที่จะมีความก้าวหน้ามากกว่าเนี้ย อยากไต่เต้าไปเป็นหัวหน้างาน ไปเป็นผู้จัดการ มันพอ มัน พอที่จะเป็นโอกาสอย่างงั้นได้ไหม ก็คิดไปนะครับ แล้ว เอ่อ ผมก็รู้สึกว่าถ้า ไม่มีการประจบประแจงหัวหน้านี่ เราก็ไม่มีโอกาสที่จะไปถึงระดับนั้นแบบก้าวกระโดดได้ครับ ซึ่ง อันเนี้ยคือสิ่งที่กลัวมากที่สุดเลยถ้าได้เข้าไปทำงานประจำนะครับ
อืม ครับ อืม ครับ อืม ครับ อืม อืม ครับ อืม อืม ครับ อืม อืม ครับ อืม ครับ ครับผม อืม ก็คือกลัวเหมือนกับว่า กลัวว่าที่ที่เราไปเนี่ย มันอาจจะเป็นที่ที่ไม่เข้ากับเราใช่ไหม? เป็นที่ที่แบบ เอ่อ เราไม่ ไม่ ไม่ ไม่ทำให้เราภูมิใจในการทำงาน ถ้าเราไม่ทำตามวัฒนธรรมเขา อะไรอย่างงี้ ถูกต้องใช่ไหมครับ?
อืม ถูกต้องครับ
อืม ๆ นี่ผมเข้าใจได้เลยเนาะ เพราะว่ามันเป็นเหมือนกับว่า การขัด เอ่อ ใช้คำว่าศีลธรรมก็ไม่ผิดนะ เพราะว่าจริง ๆ การทำงาน มันไม่ควรจะเป็นแบบที่คุณบอกเนาะ ก็อันเนี้ยวัฒนธรรม หรือว่าการเติบโตของเรา มันก็เป็นการหล่อหลอม ซึ่งผม อ่า นับถือคุณนะ ถือว่าเป็น การ สิ่งที่กลัวอนาคตในสิ่งที่ดีนะ การที่เป็นอะไรอย่างเงี้ย ผมเข้าใจว่า เอ่อ ความคาดหวังของคุณมัน อะ มีอย่างหนึ่ง แต่โลกความเป็นจริงอาจจะเป็นอย่างหนึ่ง แต่ว่าผมว่าน่ะ มี ไม่ต้องกลัวนะครับ คือโลกเรามันก็กว้างขวางเนาะ บริษัทกับวัฒนธรรมเนี่ย
อืม
มันก็หลากหลาย ให้คุณดูได้ไว้ว่า เดี๋ยวเนี้ยมันมีแบบ อะ เราก็สามารถ ส ค้นหาข้อมูลได้มากเพิ่มเติมแล้วว่า บริษัทนี้เป็นยังไง บริษัทนี้เป็นยังไงอะครับ ก็เดี๋ยวผมจะแนะนำให้นะครับ แต่ไอ้ ผมขอคำถามอีกนิดหนึ่งเนาะ คือตอนเนี้ยนอกจากเรื่อง อ่า อาชีพเนี่ย คุณมีอะไรที่กลัวเพิ่มเติมอีกไหมครับ? ที่แบบกลัวว่า อนาคตไม่แน่นอนเนี่ย คือแบบกลัวว่าแบบ เอ่อ เราทำงานไป แล้วมันจะแบบเหมือนกับว่า ไม่ใช่ตามที่เราต้องการหรือเปล่า? หรือว่ามีเรื่องอื่นไหมอะครับผม?
อืม ครับ อ๋อ ครับ จริง ๆ หลัก ๆ เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนอยู่ในบริษัทเหมือนกันครับ คือผมก็มีความคิดในใจนะว่า ถ้าเราได้เข้าไปทำงานอยู่ในบริษัทเอ อ่า สมมุติชื่อบริษัทเอครับ แล้วทีเนี้ย เอ่อ เผื่อวันหนึ่งเราทำงานได้ดีก็ตาม แต่ว่ามันไม่เข้าตาหัวหน้างาน หรือว่าเข้ากับเพื่อนร่วมงานไม่ได้ เขาจะมีการบีบเราออกทางอ้อมนะครับ อย่างเช่นเนาะ อ่า อ่า สมมุติว่าตอนเนี้ยทำงานมาอยู่ดี ๆ แล้วเพื่อนพนักงานเขาไม่ชอบหน้าเรา อย่างงี้ครับ อาจจะหาวิธีในการกลั่นแกล้งนะครับว่า อ่า สมมติ มีการลงชื่อเพื่อขอยืมรถบริษัทไปใช้งานด้านนอก สมมุติว่า มันเป็นตำแหน่งงานที่ต้องออกไปสำรวจพื้นที่ อย่างงี้ครับ พอเราเอารถบริษัทออกไปใช้งานด้านนอก เงี้ย แล้ว อ่า เรากลับเข้ามาเพื่อที่จะมาเซ็นชื่อคืนรถดังกล่าว เงี้ย แต่กลายเป็นว่ามีคนอื่นมาเซ็นแทนเราเสียงั้น ซึ่งลายเซ็นไอ้ตัวนั้นน่ะมันไม่ใช่ของเรา แล้วมันมีคนมาเซ็นก่อนหน้าเรา พอมันมี ค คนมาเซ็นก่อนหน้าเรา ที่เราจะเอารถมาคืนน่ะครับ เออ แปลว่าเวลามันไม่ตรงกันนั่นเองครับ แล้วทีนี้คนที่เขาดูแลแผนกเรื่องรถยนต์ในบริษัท เขาก็จะสงสัยพนักงานแต่ละคนว่า เอ๊ะ! ทำไมการที่เซ็นลง เซ็นลงเวลาเพื่อคืนรถยนต์กับเวลาที่เอารถมาจอดในลานจอดรถ มันไม่ตรงกันนะครับ มันก็จะเกิดปัญหาหลาย ๆ อย่างเข้ามา ทำให้เป็นการบีบพนักงานคนเนี้ยออกไปเลยทางอ้อมน่ะครับ แบบ ซึ่งผมก็กลัวตรงเนี้ย ในเรื่องของการ เขาเรียกว่าอะไรอะ การประจบประแจงหัวหน้างานมากกว่าครับ อย่างเช่นเนาะ เอ่อ ลูกน้องคนเนี้ยไม่พอใจผมว่าผมทำงานดีเกินไปหรือว่าทำงานเก่งกว่าเขา อย่างเงี้ย แล้วเขาก็อาจจะพยายามบีบเราออกนะครับ ก็อาจจะไปบอกหัวหน้างานว่า โอเค อยากจะเอาผมเนี่ยนะออกจากบริษัท เพราะว่าไม่ชอบหน้านะครับ ก็ทำงานขัดหูขัดตา อย่างงี้ครับ สุดท้ายแบบ พอได้รับคำวิพากษ์วิจารณ์มาก ๆ จนเรากดดัน แล้วเขาไปฟ้อง HR เราก็ได้ใบเตือนมา งี้ครับ สุดท้ายก็โดนออกจากงานที่บริษัทแห่งนั้น กลายเป็นผลเสียต่าง ๆ นานา ซึ่งผมว่า มันไม่ใช่อะ มันก็เลยเกิดความกังวลในใจ ประมาณเนี้ยครับ
อืม ครับ ครับ อืม ครับ อืม อืม อืม ครับ อืม ครับ อืม อือ ครับ อืม ครับ อืม ครับ อือ อืม ครับ อืม อือฮึ ก็อันนี้นี่ประสบการณ์ตรงหรือเปล่าครับเนี่ย ถ้าถามได้ ตอบได้ไหม ครับ ผม?
<chuckles> จริง ๆ น่ะ เป็นประสบการณ์ตรงเลยครับจากที่ทำงานเก่า อา ครับ
นั่นแหละครับ อืม อา ผม อันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ชัดเจนเลยเนาะว่า ทำไมเดาถึงกลัว อะไรอย่างงี้ แต่ผมอยากให้คุณคิดอย่างงี้เนาะ ดูจากการที่คุณฟังแล้วคุณพูดแล้วเนี่ย คุณคิดว่า เขาสมควรได้คุณไหม หรือว่าดีแล้วที่คุณออกมาครับผม?
เนี่ยครับ ผมยังสงสัยตัวเองอยู่เลยคุณ เพราะว่านะ คือในใจอะเรา เรารู้สึกว่า เราทำงานอยู่ที่นั่นน่ะค่อนข้างดี แล้วเรารัก แล้วก็รักไอ้ตำแหน่งงานเนี้ยมากเลยครับ แต่วันหนึ่งเพื่อนท่วมงานน่ะเขาไม่ค่อยชอบเราเท่าไร ก็ไปฟ้องกับ ไปฟ้องหัวหน้างาน ไปประจบประแจง แล้วก็บีบเราไม่ให้เราเข้าหาหัวหน้างานทางอ้อมครับ สุดท้าย อ่า หัวหน้างานก็ช่วยอะไรเราไม่ได้ เขาก็แค่รักษาตำแหน่งของเขา รักษามาดของเขาไว้ แล้วเราก็เป็นแค่พนักงานตัวเล็ก ๆ สุดท้ายก็หาจังหวะที่จะเล่นงาน แล้วก็เอาออกไป มันก็รู้สึกเสียใจนะ อุตส่าห์ได้งานเป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างที่จะทำงานสนุก แต่ อ่า ถึงแม้เรื่องความก้าวหน้ามันจะไม่ค่อยมี แต่ว่าถ้าทำ ได้ทำงานสนุกไป มันก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับ เงี้ย แต่ทีเนี้ย การที่ต้อง เราหางานใหม่นะครับ แล้วก็กลัวเรื่องเป็นทุก เรื่องแบบที่มันกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต กลัวมันมีการถูกการบุลลีอีกครั้งหนึ่งในบริษัทเนี่ยครับ ก็เลยเป็นเหมือนกับการเป็นปมด้อยในใจไปแล้วอะครับ
อืม อืม ครับ อืม ครับ ครับ อืม ครับ อืม อืม ครับผม อืม ครับ ครับ อืม ครับ ครับ ครับ อืม อา ครับ อืม ครับ อืม ครับ อันนี้ผมก็อยากให้คุณเปลี่ยนใน อ่า แนวคิดเนาะ คือผมว่า บริษัทเนี้ยไม่คู่ควรกับคุณหรอก เพราะว่าเท่าที่คุณฟังมา แล้วก็เท่าที่ผมฟังมาเนี่ย คือ
อือ
คุณน่ะก็ดีกว่าบริษัทเยอะเนาะ แล้วเหตุผลเดียวที่เขาไล่คุณออก ก็เป็นเพราะอย่างงี้เนาะ ผมว่าเนี่ย คือ ก็ไม่เป็นไรครับ อนาคตมันไม่แน่นอนก็จริง แต่มันอาจจะไม่แน่นอนไปในทางที่ดีก็ได้ ถ้าคุณเนี่ยมีความสามารถเนาะ ยังไงผมก็ว่า การหางานน่ะอย่างน้อยเนาะ มันก็ไม่น่าจะใช่เรื่องที่เย้า ยากลำบากเกินไปเนาะ ยกเหตุผล ยก อ่า โชว์ความสามารถของคุณให้โลกได้เห็นเนาะว่า เนี่ยเราเก่งอย่างงี้ มั่นใจในตัวเองเข้าไว้ครับผม เพราะว่าถ้าคุณไม่เก่งอะ ไม่มีใครมาบุลลีคุณหรอกเนาะ คิดอย่างงั้นไว้ก็ได้ แล้วก็เรื่องที่คุณมาถูกบุลลี อย่างเงี้ย หรือว่าถูกกลั่นแกล้ง การประจงประจบ อะไรอย่างเงี้ย คุณก็เก็บไปเป็นความรู้ไว้ก็ได้เนาะ อาจจะไม่รู้ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรยังไงขึ้นระหว่างภายในบริษัท คุณก็อาจจะ อือ อาจจะแบบลองปรับตัวดูว่า มีอะไรที่เราปรับปรุงได้บ้าง หรือว่ามีอะไรที่เราจะสามารถกันให้ไม่ เรา เราไม่โดนแบบ อ่า กลั่นแกล้ง อะไรอย่างงี้ ได้บ้างเนาะ ก็ลองดูครับผม อ่า ควา อนาคต มันไม่แน่นอน ในทางที่ดีก็เป็นไปได้เยอะนะครับผม เท่าที่ผมฟังมาไม่ต้องห่วง ไม่ต้องกลัว แล้วก็ลองดูครับว่า เอ่อ เราอะจะไปยังไงต่อเนาะ ลองเหมือนกับว่าหาทางให้ตัวเองครับว่า คุณน่ะอยากทำอะไร? ถ้าเป็นสายงานเดิมที่คุณชอบเนี่ยก็ลงมือเลยครับ ไม่ต้องกังวลเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นเนาะ แล้วถ้ามัน ถ้าหากมันเกิดขึ้นเนี่ย คุณก็พร้อมที่จะรับมือมันแล้ว เพราะคุณมีประสบการณ์แย่ ๆ มาแล้ว ก็ไม่ต้องห่วง
อือ อือ
ตอนเนี้ยคุณก็เหมือนกับว่า เอ่อ ถ้ามีคนเริ่มจะพร้อม เริ่มที่จะบุลลีคุณแล้ว คุณก็ ล น่ะ เตรียมวิ วิธีรับมือไว้ได้แล้วเนาะ เพราะว่ารู้แล้วเดี๋ยวจะไปยังไง อาจจะไปบอกหัวหน้าก่อนเลยก็ได้ หรือว่าแบบเตรียมตัวไว้ก็ได้ หรือว่าบอก HR ไว้ก็ได้เนาะ ก็ลองดูว่าประสบการณ์แย่ ๆ เนี้ย คุณจะเอามาเป็นสิ่งที่ดียังไง? แล้วก็เดินหน้าครับผม ผมว่าคุณน่ะเป็นคนที่เก่งอยู่แล้ว แล้วก็ อะ สู้ให้เต็มที่ครับผม
อือ อืม ได้ครับ ก็จะลองปรับเปลี่ยนแล้วก็หาวิธีตั้งรับดูครับ ซึ่งผมว่า มัน มันต้องมีอีกครั้งหนึ่งแหละในอนาคตน่ะ ยังไง๊ยังไงมันไม่มีทางที่จะหลีกหนีผล เพราะว่าเรื่องของสังคมไทยมันเป็น วัฒนธรรมมันเป็นอย่างงี้อยู่แล้วครับ เวลาที่เราจะทำงาน อ่า ได้ดีในระดับหนึ่ง ก็กลัวอีกคนหนึ่งจะมาขัดแข้งขัดขาเรา มันแบบ จริง ๆ แล้วเป็นความรู้สึกที่เจ็บปวดมากเลยนะคุณ แบบทำไมเราต้องมา เกิดมาแล้วมาเจอเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ย เราขอทำงานด้วยความราบรื่น แล้วก็เติบโตในบริษัทไม่ได้เหรอ แต่ทีเนี้ย คือพอเป็นไปอย่างเงี้ย บางครั้งมันก็เกิดอาการ เบิร์นเอาต์ หรือว่าเหนื่อยล้านะ จนแบบบางทีอะ เหมือนกับคนมีสุขภาพจิตแบบที่ไม่ดีเลยครับ แบบ เออ ทำไมต้องเป็นเราอะ เป็นคนอื่นไม่ได้เหรอ อะไรอย่างเงี้ย หรือไม่มีเลยก็ได้อะครับ ก็พยายามที่แบบปลอบใจตัวเองเหมือนกับซี่ ที่คุณแนะนำมาแหละ ยังไงก็จะสู้ต่อไปครับ ก็ขอบคุณมากเลยที่ให้คำแนะนำดี ๆ เดี๋ยวจะลองเอาไปปรับใช้นะครับ
ครับ <chuckles> ครับ ครับ ครับ อืม ครับ ครับ ครับผม ครับผม ครับผม ครับผม ครับ ก็ไม่เป็นไรเนาะ เรารู้สึกอย่างงี้ได้ ไม่ต้องห่วงนะครับ คือโลกมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับ คือเราก็ต้องดูว่า เราจะอยู่ ร ร่วมกับมันยังไงให้เรามีความสุขมากขึ้นเนาะ อนาคตไม่แน่นอน มันก็เป็นเรื่องที่เราแบบไม่มีวันจับจ้องได้แหละว่า มันจะเกิดอะไรขึ้น แต่บางทีอะ คุณก็อาจจะมองโลกในแง่บวกไว้ก่อนก็ได้ แต่พอมันเกิดเรื่องร้าย ๆ ไว้จริงอะ คุณก็พร้อมที่จะรับมือกับมันนะครับ ผมก็เอาใจช่วยเนาะ แล้วก็ขอให้ทุกอย่างราบรื่นนะครับ วันนี้ก็ขอบคุณมาก ๆ ที่รับฟัง แล้วก็ อะ สวัสดีครับผม
อืม ขอบคุณมาก ๆ เช่นกันครับ ที่มารับฟังไอ้คำระบายของผมเนาะ แล้วก็ให้คำปรึกษาเยอะแยะเลย เดี๋ยวจะลองเอาไปปรับใช้ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ